Qual foi?
Coragem.
Olha só. E aí você tem que de eh eh, ter mais atos de coragem durante o ano.
Isso. E aí, a reflexão, né, nesse convento, ele falou: "Cada aluno vai fazer a reflexão sobre a a co a palavra que sorteou".
Boa. Hum. Uhum.
E aí a minha foi sobre a coragem e aí lá nesse convento, eu já fui a 2º a falar, você toda cheia de vergonha, mas falei, né, o a minha reflexão com coragem. Aí depois eu lembro que os alunos falaram assim: "Nossa, mas você falou tão profissional". E eu cheia de vergonha. Falei assim "Não, nem parecia que não sei o quê, pá-pá-pá".
Olha. Com coragem. Aham. E é Você acha que você tá num caminho aí pra, talvez, se tornar uma mentora também, no futuro?